Ай! Знаешь, у меня сейчас вот такая больная тема, просто, э, я хочу выглядеть стильно. М, для меня это очень важно. Я, знаешь, себя, э, чувствую хорошо, когда мне нравится одежда моя. Но, э, проблема в том, что мне сложно найти одежду, где вот какой-то может быть комфорт, э, и внешний вид сочетаются. Вот сейчас, например, у меня, м, такая ситуация, что мне нужно покупать зимние вещи. Я еду переезжаю в более холодное место. Э, и я очень не люблю пуховики, хотя я понимаю, что это самый как бы идеальный вариант от холода и ветра. Но, э, вот Хотела тебе просто выговорить свою эту боль, э, насколько мне это не нравится. И я вот не знаю, что мне вообще, э, с этим делать. М, с этой ситуацией именно, и в общем, по этой теме. Может быть, ты могла бы как-то со мной это обсудить?
Знаешь, спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась такой своей проблемой, потому что правда, внешний вид, он играет, а, важную роль в нашей жизни, но и очень важную роль играет также и комфорт. Поэтому мне очень жаль, что сложилось такое, знаешь, как будто бы, а, не очень, а, балансированное положение между вот этими двумя моментами в твоей жизни. Но я искренне, а, постараюсь разобраться с тобой в этой ситуации. Вот, и думаю, что у нас всё получится. Знаешь, хочу у тебя спросить, а, таких несколько моментов, которые, возможно, помогут мне больше понять твою ситуацию. Вот, ты говорила о пуховике, который нужно еще только, а, приобрести. А может быть, а, ты уже смотрела какие-то варианты, которыми можно заменить пуховик, например? Или всё-таки пуховик будет самым таким оптимальным решением для того места, куда, а, ты переезжаешь, и нужно в любом случае покупать его?
М-да. Хорошо. Мгм. Да, вот я и хотела, знаешь, со с тобой обсудить. Может быть, у тебя какие-то идеи возникнут, а <grunts> Я даже на самом деле пуховик особо не начала присматривать. Получается, я где-то через неделю буду в городе, где там есть магазин побольше, и посмотрю, что там есть. Да, пуховейка это был бы, как бы, стопроцентный беспроигрышный вариант именно для погоды. Но, а, мне вот очень сложно найти, э, такое, чтобы оно мне понравилось. Просто вот, м, практически невозможно, ну, вот. Хотя, я всё равно планирую глянуть, что всё-таки там есть. А, а, д другую в про другое я не знаю. Пока ещё даже как бы и не думала. Есть вроде какие-то варианты, но, м, не знаю, как их вот воплотить, чтобы они были действительно комфортными для этой погоды.
Так. А вот, может быть, ты пробовала смотреть, например, какое-то, а, пальто с утеплителем? Или же когда-то были в моде, знаешь, такие, а, парки? То есть, о них тоже были тёплые варианты, такие как будто бы с подкладкой такой утеплённой, а, вот. Или может быть, какую-нибудь, например, дублёнку. Ну или же, если всё-таки, а, ты говоришь прям про стиль, может быть, какую-то даже шубу?
Мгм. Так, да. Мгм. Да, ты знаешь, эти варианты, они у меня проходили в голове, но я как бы их так сильно не рассматривала, поэтому вот как раз хотелось бы, знаешь, с кем-то посоветоваться. Ну, м
Так.
например, а, парка вот, кстати, это вариант, потому что это как будто бы тоже пуховик, но выглядит вот немного по-другому. Нету вот какого-то такого раздражающего, вот этого объёмного момента у него. Поэтому, может быть, действительно, м, это как вариант. Хотя, я же что-то их мало в последнее время вижу, не знаю, получится ли у меня найти. Вот, но, м, это такая, конечно, ну, как вариант, не самый идеальный. Пальто тоже, в принципе, мне это очень нравится, а. Хотя вот я боюсь, что, знаешь, будет продувать. Не знаю, а, что с эти с этой проблемой сделать.
Да, да. <laughs> Ага. Ты знаешь, но, вот, здесь нужно конечно всё-таки смотреть, какой вариант, э, для тебя лучше. И возможно, даже посмотреть этот вид одежды, а, но у разных брендов. То есть, э, например, или вообще разные варианты. Ведь, например, то же самое пальто или та же самая парка, они могут быть сделаны по-разному. Где-то, может быть, прям больше утеплителя. Возможно, если ты говоришь продувать, э, к примеру, верхнюю часть, то купить даже какой-то красивый тёплый шарф, например. А вот, то есть, есть абсолютно такие разные аксессуары, которые, с одной стороны, делают тебя очень стильным человеком. Потому что, тот же самый шарф, э, когда он завязан одним образом, он всё-таки делает какое-то одно, ам, такое, как бы, такое, вот, 1 вид, да. А завязать его немножко иначе, и он уже и смотрится по-другому. Поэтому здесь можно поиграть, так скажем, с аксессуарами и, конечно же, можно поиграть с цветами. То есть, э, это может быть совершенно, абсолютно, такая простая парка, какой-то определенный, а, шарф. Но если их подобрать гармонично в цветах, а, я думаю, что это может очень даже, а, красиво решить проблему. Например, какая-то зеленая такая парка, да, ам, чтобы она не смотрелась какой-то дутой, можно купить более такую приталенную, но при этом всё равно оверсайз. То есть, знаешь, такие прямые парки. А вот. И какой-то такой красивый, например, вишнёвый шарф. То есть, эти сочетания, они смотрятся очень необычно, тем более, что всё-таки это зима, должны быть такие более темные цвета, чтобы соответствовать, э, стилю, да, и сезону года. Э, вот. Ну и конечно, такие практичные цвета, которыми тоже можно как-то, а, поиграть. И, вот, кстати о, а, например, марках. Может быть, у тебя есть какие-то бренды, которые ты предпочитаешь?
М. Мгм. Так. Точно. Ага. Ну да. Хорошо. М. Мгм. Да, нет, брендов на самом деле нет, но мне очень понравилась вот твоя эта идея с паркой. А, э, так ты красиво это расписала. Вишнёвый шарф, слушай, мне прям, а, захотелось уже даже это сочетание поискать. Может быть, это действительно вариант? То есть, э, как, так сказать, вот, у, чем-то украсить вот, э. Более комфортный вид, да, то есть тоже, вот, парку, чтобы она, ну, как-то, э, более интересно выглядела, потому что пальто, не знаю, да, вот как бы продувают ха может быть, какую-то подкладку под это пальто специальное. А ещё вот, кстати, ты про шубы говорила. В принципе, я люблю шубы, но, м, тоже непросто выбрать, потому что они бывают довольно-таки объёмные. Э, мне это не очень, как-то, комфортно, знаешь. А и ещё такой, вот, момент, ам, вот этот город, куда я поеду, в принципе, там, обычно, снег есть. Но когда снега нету, тоже вот в я как-то себя странно чувствую в шубе. Вот, а хотелось бы, знаешь, более такой вариант, э, универсальный. Вот, можно было бы, конечно, знаешь, шубу, вот, для снега, а когда просто холодно, но без снега- что-то другое. Но бюджет ограничен, и нужно как бы, м м, всё-таки к 1 варианту. А. Как-то
Да. Да. Так.
М, привыкнуть.
Да, на самом деле, знаешь, в случае, когда, а, бюджет позволяет, здесь ситуация становится проще, поскольку ты можешь купить себе там для снега, а, одну верхнюю одежду. Ну и, в принципе, верхняя одежда, да, ее, м, как правило, много-много, наверно, а, быть не может, если, конечно, у тебя там, а, нет такой, м, возможности именно финансовой. А, вот, поэтому, мне кажется, здесь очень правильно вообще определиться вот именно с такими аксессуарами, которыми ты можешь дополнять вообще свой вид, а. Даже, знаешь, в каком то а, в какой то, мне кажется, степени, можно создать такие как будто бы базы, ам, такую, м, можно даже сказать, капсулу твоего гардероба. То есть, когда ты можешь уже сочетать какие то там, например, а, не знаю, шарф, какие-то перчатки, варежки, шапку вот именно с этой верхней одеждой, может быть, даже какие-то там брюки, джинсы, чтобы это смотрелось красиво. И тогда ты уже будешь знать, что вот именно эта верхняя одежда у тебя хорошо будет сочетаться, например, ам, с оста с остальной составляющей твоего шкафа. Потому что если, конечно, ты купишь, а, не знаю, какую-нибудь красивую шубу, но при этом будешь в каких-то спортивных штанах, да, это сразу будет смотреться, а, ну, не совсем стильно. Поэтому мне кажется, что верхний гар а, верхнюю одежду нужно еще выбирать исходя из того, какие у тебя есть еще вещи сейчас в шкафу. Вот тогда ты сто процентов не прогадаешь, тебе не придется там покупать очень много всего, чтобы выглядеть стильно. Поэтому, возможно, создать вот эту капсулу, чтобы вещи твои легко комбинировались, чтобы они подходили хорошо по цветам, потому что это тоже очень важный аспект, а. Вот, ну и, конечно, а, верхняя одежда, на мой взгляд, м, всегда должна быть, знаешь, такой не сковывающей, потому что очень важно еще вспомнить, что если мы говорим о зиме, то у тебя есть еще какая-то одежда на тебе теплая. То есть, если это будет какой то теплый свитер, а наверх тебе там нужно надеть, ам, то же самое пальто, которое тебя сковывает, ты будешь чувствовать себя некомфортно. Вот, и я думаю, что здесь будет правильно, возможно, купить даже размер побольше. Или даже когда ты уже будешь покупать, если это будет у тебя онлайн покупка, то дома хорошо померить на, а, ту одежду, с которой ты думаешь носить эту верхнюю одежду. Ну, я не говорю- с тем же самым свитером, на плюс-минус плотность свитера она, э, м, ну, м, как бы одинакова. Ну, или, конечно, если ты покупаешь где-то, то уже прийти в этой одежде, чтобы не прогадать именно вот с размером и с комфортностью.
Да. Хорошо. Поняла. <clears throat> Точно. Мгм. Так. Поняла. Ага. Вот. Да. Кстати, да. Да, мне очень понравились, э, твои идеи. Э, вот, то есть, э, я обязательно это учту. Э, во-первых, вот про такой, м, подумать свой базовый гардероб, какой у меня, потому что это тоже на самом деле важно. Вот я сейчас соберусь себе покупать, э, да, верхнюю одежду, она там не сочетается с чем-то ещё, что будет выглядывать из-под неё. Поэтому, м, я действительно должна об этом задуматься тоже при выборе. И мне понравился тоже момент, а, про, вот, эм, свободность верхней одежды, сь тем более зимней, потому что у меня и вправду есть, знаешь, такие достаточно объёмные свитера, которые я планирую носить. И я помню, что у меня 1 раз было пальто, вот именно так, как ты описала, сковывающее. И мне этого действительно бы не хотелось. Вот. Поэтому, м, спасибо те большое, что вообще меня выслушала, обговорила со мной эту тему и какие-то даже идеи предложила. Я, м, обязательно, м, воспользуюсь, э, ими.
М-да. Конечно. Конечно, я была очень рада поддержать тебя в этой ситуации. Самое главное, помни, что верхняя одежда- это то, что ты, а, носишь практически каждый день. Помни себя, спросить о том: "А хочу ли я видеть себя вот так и удобно ли мне носить это каждый день?" И тогда я уверена, что проблема твоя решится, и ты выберешь всё самое красивое и комфортное.
Да. Точно, спасибо.
Пока, спасибо.